ممكن تقول لي هو أنهي ثقافة أنت بتنتمي ليها أكتر، وتوضح لي إزاي؟
بُص، هو أنا قصتي في موضوع الثقافات ده قصّة يعني <chuckles> كبيرة شويّة، أنا يعني زمان آآ، <chuckles> أنا زمان كنت مولود في الإمارات تمام، عِشت طفولتي كلّها ومرحلة الشباب والمراهقة في الإمارات، قعدت 17 سنة في الإمارات.
حلو، احكيها لي بقى من الأول كده بتفاصيلها يعني. أ جميل.
آآ، آه، آه، عُمر، عُمر آه، عُمر آه، عُمر آه، آه، بس وبعد كده أنا عندي دلوقتي 24 سنة.
ما رقم كبير ده، يعني سن سن كبير 17 سنة آه، العمر كله يعتبر آه. امم، أنت عندك كام سنة دلوقتي؟ آه، يعني إيه ده قعدت أكتر يعني فترة طويلة جدًا يعني.
جدًا، جدًا. بس، وبعد كده طبعًا بحكم إن أنا خلصت ثانوية عامةً هناك بقى، فاضطريت إن أنا أنزل مصر آآ، أدرس بقى هنا في الجامعات بقى والشغل بتاع الجامعات ده، فكنت بقى يعني أنا في ثقافتين بقى في شخصيتي أنا، أنا مش عارف أنا أنهي أنا أنا تبع أنهي واحدة يعني أنا هل أنا إما يعني شخصيتي إمارا يعني شخصيّة واحد إماراتي والّا شخصيتي شخصيّة واحد مصري وبيتكلّم مصري وكده، أنا يعني فعلًا الموضوع ده كان مُحير معايا شويّة وصعب بصراحة.
آه، تمام، إمم. آه. جميل. تمام. إمم. امم. إمم.